Abbastanza
Ma guarda, pi piccola storia divertente, ehm, 2 settimane fa sono andato a mhmm, cioè si è laureata una mia amica, e ha fatto una una cena in questo posto
Sì è ve E
privato, ma sotto un'associazi cioè di un suo amico, però è sotto un'associazione, quindi in un certo senso è pubblico come posto. Eravamo in 40, stavamo mangiando, ha fatto una cena con tutti, entrano 2 ragazzi, fanno: "Siamo la SIAE," per 40 persone che mangiavano in una festa di laura con il telefono con la musica dal telefono.
Eh. Sì. No! Ma veramente?
Te lo giu te lo giuro, ci sono rimasto malissimo.
Ma dai, ma da Ah, poi es poi ti dirò di più, questi qua che girano, che dicono: "Siamo della SIAE" così, questi in cambio per far le multe, controlli, hanno gli danno 2 biglietti del cinema. Cioè non son neanche pagati, capito? Gli danno
Davvero? Cioè, mhmm, tipo uno scambio di servizi, una roba del genere? Oh, mamma mia. <exhales>
Sì, ma una tristezza unica. Sì, sì.

Eh bello. Piedi nudi
Quindi Sì, sì.
contatto con la sabbia. Bello così, bello.
Sì, sì. Ci sono molti locali così.
Io l l'unica acqua che vedo a casa è sono quella dell'alluvione. <laughs> Va bene cos preferisco non vederla in quel caso.
Eh no, no. E allora no. No, no. No infatti, e vabbè.
No vabbè comunque dai
Perchè tu
Mhmm, ma tu, per dire, giornalmen
Eh, s ecco, questo. Poi la musica, la musica fa un sacco. Eh certo.
Allora, non sono un gran ascoltatore. Conosco persone, magari tu lo fai, che ascolti la musica proprio come attività, cioè tu tu ascolti la musica per ascoltare la musica. Eh, per me è più un sottofondo, non sono troppo
Eh. Sì. Sì.

E mi ha detto più volte che non sa come fare col lavoro, inteso no non sa come gestirla da lontano e come delegare per così tanto tempo.
Cer Certo, perché quando hai tutto in eh beh, quando hai tutto in spalla fai fatica a delegare, eh.
È un po' imparanoiato diciamo. Eh, eh.
Certo. No l'ho capito.
Però allo stesso tempo ti dico è un buon mo cioè al alla fine riesci a vedere effettivamente se la tua assenza in tua assenza riescono comunque ad andare avanti in un certo senso.
Mhmm. Vai a dare un'occhiata tu ogni tanto, perché mi sa di no. Non ce la fanno.
Sì, sì, no vabbè ma dai c'è anche c'è anche nonostante si scontrino molto c'è anche mio padre ancora, quindi
Ah okay. Beh, certo che si scontrano molto, sono vecchia guardia che non si può dare per per vinto.
Eh. Vecchia guardia. Esatto, esatto.
Sì, oh, è una dinamica che ho vissuto anch'io nella mia famiglia, quindi ho presente. Ascolta, ma l'arte ecco cioè andare a vedere tipo una mostra o che ne so, uhm, andare a un concerto, può aiutare il rilassamento secondo te?
Vabbè no, però dai Mhmm. Mh, interessante. Guarda, più che l'arte secondo me ad adesso per come sono i miei gusti preferire un concerto, ma non necessariamente un con sì esa non necessariamente un grande concerto. A volte ci sono dei bar
Eh, magari un localino. Bravo. No, i grandi concerti mica ti rilassano, ti agiti ancora di più.
Eh, infa No dico, le le le band che ci sono